Thiệt ra á thì hổng ai trách móc mình hết á, tại vì mọi người cũng hiểu cái áp lực mà mình đang chịu mà, làm việc nhiều quá căng thẳng mà. Nhưng mà sau đó mình nhớ ra thì mình bắt đầu chúc hoặc là mình gửi quà, là mình có đều có đầy đủ hết á, chỉ có điều là nó không có đúng ngày và cái điều đó làm cho tự bản thân mình thấy ức, ơ, ơ, ức chế hoặc là hoặc là bứt rứt, hoặc là áy náy thôi chứ chẳng ai nói gì mình.
Ừm. Và bạn cũng có nói là bạn đang muốn dành thời gian bạn không có dành nhiều thời gian được cho chồng với con bạn á, là bạn làm việc từ b mấy giờ tới mấy giờ?
Đúng rồi.